Allora, mhmm, oggi vorrei parlarti di una cosa che mi sta un pochino, uhm, schiacciando, soprattutto nell'ultimo periodo, uhm, riguarda la mattina perché la mattina per me è sempre un è letteralmente una battaglia, perché vorrei avere una routine, no, che in qualche modo mi dia, uhm, ordine, un po' di energia quando mi sveglio, un minimo di di stabilità. Ma, uhm, <sighs> ogni giorno sembra diverso, uhm, ogni giorno parto già in affanno, uhm, senza chiarezza, a volte spossato, a volte con, uhm, nessun tipo di organizzazione anche mentale e e più provo a mettere u una sorta di sorta di una sorta di struttura, no, uhm, che mi aiuti un pochino a a somma cominciare la giornata con un pochino più di equilibrio più, uhm, la sento crollare, a volte dopo poche ore, a volte dopo pochi giorni. Uhm, mi sveglio con la sensazione di non avere nessun tipo di controllo, uhm, e questo poi chiaramente mi accompagna per per tutto il resto della giornata, no, in cui mi sembra un po' di, uhm, veramente faticare, zoppicare, uhm, per questo insomma volevo parlartene e capire se, uhm, potevi darmi qualche consiglio, uhm, appunto per ri rimettere un po' insieme per resettare un po', uhm, la mia routine.
Ma certo, possiamo tranquillamente lavorarci su. Sai, è un fattore piuttosto comune quello di non riuscire, uhm, per bene diciamo a mantenere una routine a soprattutto al mattino, no? Perché solitamente si fa un po' più fatica, magari ad alzarsi, uhm, o anche a svegliarsi, oppure semplicemente, uhm, a mettersi un po' in moto, no? Sia per stanchezza, che per altro. Uhm, ti vorrei però fare un paio di domande, no, per avere un quadro un po' più generale. Ehm, mi sapresti dire più o meno, a che ora, mhmm, diciamo, ti svegli generalmente e quante ore dormi, magari?
Allora, uhm, <sighs> beh, la mia m la mia mattina è un po' caotica: uhm, mi sveglio spesso tardi, mhmm, o troppo stanco, uhm, mi trascino fuori dal letto, guardo il telefono, perdo minuti preziosi, mi preparo un po' di fretta, cerco di uscire ma, uhm, non ho mai la sensazione di avere iniziato bene la giornata. Mi sveglio veramente a orari variabili, nel senso che, uhm, purtroppo non ho una un orario di sveglia fisso. Spesso, uhm, già con la percezione di non aver dormito abbastanza. Uhm, non so esattamente quante ore dormo, poche, sicuramente meno di 6, sono sicuro. Dovrei dormire di più, questo lo so, ma tra stress, pensieri, uhm, la sera che cominciano a mhmm, davvero a ciclo, a entrarmi in testa, non lo so, finisco per addormentarmi tardi e la mattina mi accorgo che ne pago il prezzo. Non ho proprio una stabilità nelle ore di sonno, cioè, questa è una cosa che chiaramente sento sia a livello mentale, uhm, concentrazione, attenzione sia a livello corporeo. Mi sento proprio, sento proprio una stanchezza, no? Ehm, è tutto sempre molto reattivo s reagisco alle cose, non sono mai proattivo, quindi non non ho mai il controllo della mattinata, della giornata. Sembra che, mhmm, la mattina la subisca un po', no? Che mi accada un po' randomica più che essere gestita da me, no, in un inizio che magari dovrebbe essere un po' equilibrato.
Certo, certo. Ehm, senti un po', vorrei anche chiederti, no, se, uhm, fatichi, no, proprio quindi ad alzarti, e poi, mhmm, in generale quali sono i tuoi impegni, uhm, principali al mattino, no? Cosa uhm, diciamo, cosa preferisci fare a partire da quella che è la colazione, no, quindi le abitudini giornaliere che sono magari, uhm, appunto fare colazione, svegliarsi, alcuni si allenano, ehm, e poi mettersi a lavorare.
Erto. Ma, allora, mhmm, io ho veramente delle abitudini forse sbagliate. Allora, mi sveglio, ehm, letteralmente senza sveglia, quando capita. Nel senso che, mhmm, poiché la sera mi capita di di fare tardi o comunque di avere un po' di difficoltà addormentarmi e poi la notte, mhmm, comunque ho dei risvegli, ehm, non riesco mai, uhm, a sapere quanto, mhmm, di quanto sonno avrò bisogno, no? Uhm, quindi spesso, vabbè, dormo le mie 5-6 ore, ehm, e mi sveglio in orari che possono essere le 11:00 come le 9:00, a seconda di di come è andata la nottata. Quando mi sveglio, mhmm, purtroppo, ho l'abitudine che guardo l'ora e mi fermo sul telefono, sempre. Cioè, è difficile che io scenda dal letto senza aver guardato prima il telefono 20 minuti, mezz'ora, ma anche sciocchezze, non soltanto mail di lavoro, eh. Magari scrollo su TikTok, su Instagram, uhm, mi perdo magari in qualche ricerca e quindi magari anziché alzarmi, ehm, con calma, uhm, aprire, magari la persiana, far entrare un po' di luce, iniziare veramente tutta un una routine che avrebbe senso, no, anche dal punto di vista proprio, uhm, fisiologico, no? Sai, uhm, una luce comunque naturale che mi porterebbe, appunto in maniera natu naturale, proprio a sve a svegliarmi. Uhm, anche solo alzarmi per spegnere una sveglia invece il telefono ce l'ho vicino al letto. Quindi, sicuramente ho tutto questo inizio che è, mhmm, un po' tossico, lo chiamo io. Ehm, a volte faccio colazione, a volte la salto completamente, perché mi sono, mhmm, reso conto di essermi svegliato magari particolarmente tardi. Io faccio un lavoro che comunque non ha orari, mhmm, quindi posso iniziare anche le 11:00, solo che poi quando inizio alle 11:00, mi sento in colpa e dico: "Vabbè, stamattina mi sono svegliato tardi, colpa mia, uhm, salto la colazione". E poi la giornata, mhmm, cioè, è tutta in salita perché salto la colazione, sono irritabile, uhm, non so guarda, mi alzo già scarico. Cioè, ho 0 energia mentale perché la testa rimane quasi appannata poi per la prima ora, uhm, ho delle distrazioni come ti dicevo immediate: telefono, notifiche, social. Poca organizzazione, perché veramente ogni mattina devo decidere da zero quando iniziare a lavorare, come lavorare, cosa fare. Non ho una schedule programmata degli impegni, delle task e poi faccio fatica a uscire dal letto. Cioè, oltre a svegliarmi tardi, certe mattine è come se ci fosse un peso sopra di me che mi mi trattiene a letto, insomma, è veramente una <inhales> uhm, una situazione veramente un momento terribile, cioè, di di svogliatezza, mhmm, pigrezza assurda.
Certo, guarda, comunque è del tutto comprensibile. Quindi per quello, mhmm, non devi fartene una colpa, ecco, capita a tanti, come ti dicevo anche prima, quindi per quello, ehm, appunto cerca di stare, mhmm, un po' più tranquillo, ecco, perché con un po' di impegno e buona volontà, in realtà si riesce facilmente a risolvere. Ora, avendo un quadro generale, appunto, dopo che mi hai spiegato bene, mhmm, quella che è la tua mattina, ti posso consigliare, mhmm, delle soluzioni. Per esempio, una di queste potrebbe essere proprio quella di, uhm, pensare a, uhm, diciamo, pianificare la propria settimana a partire proprio dalla domenica. Quindi, magari la domenica sera ti fai uno schema della settimana e di come vuoi appunto mettere il lavoro, per esempio, no, che è una delle tue cose principali. Di conseguenza, magari stabilendo di mhmm, un orario fisso, riuscirai a svegliarti, mhmm, sempre, anche a sua volta. Quindi, di conseguenza, ho un orario fisso, quindi magari stabilendo, mhmm, il lavoro verso le 9:00 di mattina, verso le 7 e mezzo, 8, potresti tranquillamente mettere una sveglia però in questo caso, e svegliarti, appunto alzarti, fare colazione con calma, fare tutto quello che pensi sia necessario, no? Anche magari fare una camminata, se riesci o hai voglia di svegliarti anche prima. Mhmm, quindi tutte cose che potrebbero farti stare meglio, rilasciare i livelli di, uhm cortisolo, no, abbassarlo che è proprio l'ormone dello stress. Pensi che già questo, uhm, ti suona utile?
Ma guarda, devo dire sì. Mhmm, cioè, pensavo di fare una chiacchierata, mhmm, con te di puro sfogo, in realtà. Di di passare un po' di minuti a lamentarmi però, uhm, in realtà mi hai già dato, uhm, qualche chiave di lettura un pochino diversa, no, una prospettiva, uhm, differente da cui osservare questo stato di crisi. Quindi sì, mhmm, devo dire che questa può essere intanto una una prima soluzione. Assolutamente, grazie.
Di nulla. Comunque, ecco magari, uhm, appunto, uhm, puoi plasmare, no, ancora di più questa, mhmm, questa soluzione, no? Per esempio, uhm, potresti, no, prefissarti anche delle pause nel lavoro, quindi magari pensare di attaccare verso le 9:00, uhm, fare una pausa nel mezzo, no? Magari tra le 9:00 e l'ora di pranzo, e poi fermarti per l'ora di pranzo, per poi continuare, se devi appunto finire del lavoro dopo pranzo, e poi a una certa staccare del tutto e prenderti del tempo per te stesso, per fare altro, non so se hai altri impegni durante la settimana o altre cose da fare, però potresti tranquillamente poi dedicare il tuo tempo a quello, no?
Erto. No, no, no, assolutamente. <smacks lips> Devo proprio un attimino, uhm, riorganizzare, mhmm, la giornata in maniera, uhm, un pochino più equilibrata, uhm, e sicuramente quest'altro consiglio insomma mi ha, uhm, aperto un pochino la mente, anche spronato, sai? Io forse avevo proprio, mhmm, un po' bisogno di parlare con qualcuno che dicesse: "Guarda che, uhm, in realtà la situazione, ehm, non è così grave, capita magari a tanti soprattutto in momenti di stanchezza, uhm, puoi fare in questo modo per per ripartire". E devo dire che tu, uhm, mi stai dando comunque insomma questa questa marcia in più per per svegliarmi, no, proprio mentalmente e resettare un po' tutto da 0.
Ah, di nulla. Cioè, nel senso, in questi casi, uhm, proprio, mhmm, la cosa migliore da fare è cercare di settare una routine che parte proprio dall'inizio della settimana, in modo tale da seguirla. Si può ti può aiutare anche con degli schemi, quindi magari scriverla e così via. Comunque, qualora tu avessi bisogno di altri consigli, io sono qui a tua disposizione. A presto!
Grazie, ti ringrazio molto, e nel caso dovessi avere bisogno, non mancherò sicuramente e ti contatterò. Grazie.